إمم، هي مشكلة في تربيّتنا على فكرة، المشكلة مش في حاجة، المشكلة في إن إحنا اتربّينا كده.
بس. بالض بالضبط إمم، إمم، مش ده اللي إحنا متربّيين بزيادة أيوه. بس طَب دي يعني أنا لحد قريّب جدًا ما كنتش لأ، ما كنتش باتكلِّم، يعني خلاص بقى، شكرًا وب ومع السلامة. لكن من قريّب ابتديت يعني أنا من قريّب لسّه لسّه طالبة آآ، زيادة في المرتَّب تقريبًا بقى لي شهر ونُص في شُغلانة تانية ليّا، آمم، وعايزة أقول لِك إن أنا شغّالة في الشركة دي بقى لي سَنتين وما طلبتش خلال سَنتين، أنتِ متخيّلة إن أنا ما طلبتش سَنتين ولا أي ترقية ولا أي زيادة ولا أي حاجة من الحاجات دي؟
إمم. صحيح. اهم. اهم، اهم. أوه! حلو. إمم. بس هو تلقائي إن أنت بتتزوّدي أصلًا يعني تلقائي يعني، إمم.
لأ، ما هي دي ما هي دي شركة صغيرة، كُنّا إحنا بالضبط كُلّنا على بعض 7 أشخاص، فهي مش شركة اللي هي multinational اللي هي تقعُد تزودِك 15% كل سَنة والّا مش عارفة بيزوّدوا كام. لأ، لأ، دي مش دي مش كده، ده أنا الCEO بتاع الشركة عارفاه شخصيًا وأنا و أنا و يعني و اللي هم إيه، colleagues بتاعي كُلّنا عارفين بعض. فكان الموضوع مُحرِج جدًا إن أنا بالنسبة لي أطلب زيادة، بس أنا كان يعني أنا كان بالنسبة لي بقى وصلت لمرحلة إن أنا لو الزيادة دي مش هتتقبل لي، فأنا هامشي. يعني أنا أحسن لي الوقت ده إن أنا أعمل أي حاجة تاني لأنّه خ المرتَّب ما كاتش ليه لازمة.
آه. آه، إمم. إمم. اهم. آه. اهم. إمم، حلو. إمم. اهم. أوه! إمم. آه، يعني كان حاجة رمزية جدًا قصاد اللي أنت بتعمليه وقصاد وقتك عامةً. إمم.
بالضبط، بالضبط. بس، فدي يمكن المرّة الأولى اللي أنا قبلت فيها يعني إن أنا احتجت إن أنا أتشجّع كده وإيه، ويعني تتكلِّمي كده بصوت ثابت اللي أنا هو إحنا ينفع نتكلِّم شوية عن المرتَّب؟ بس، فدي
صحيح. اتكلِّمتِ، إمم. إمم. طَب لقيتِ رَد الفعل اللي قُدّامك إيه؟ بأمانة كده ما أخدتيش بُنيّة كده والّا الرجل وافق والّا السِت أيًا كان؟ <chuckles>
<laughs> بُصّي، هو هو رجل محترم جدًا الصراحة بجد يعني أنا عمري ما شُفت مدير محترم بالطريقة دي ومتفهِّم جدًا. آآ، ابتدا معايا الكلام طبعًا زي أي مدير اللي هو إيه، "آمم طيب أ" آه طبعًا، طبعًا، هو ابتدا بإن أصلًا: "أنا مش هاقدر مش هنقدر نستغنى عنِّك، آآ، فقولي لنا أنتِ كنتِ بتفكّري في إيه؟" هو قال ب بداية الكلام في "أنتِ بتفكّري في كام؟" وبعدين كان في إيه بقى، بإنّه يشرح إيه دَخْل الشركة. أنِت عارفة لمّا المدير يبدأ يشرح لِك دَخْل الشركة، فهو ما بيشرحلِكش لمّا الشركة تبقى بتكسب، هو بيشرح لك لمّا الشركة تبقى بتخسر.
إمم. حلو جدًا، إمم. اهم. حلو. أنت ابن الشركة. <laughs> إمم. آه.

مساء الخير.
مرحبًا. مساء النور، إيه الأخبار؟ <chuckles>
إيه الأ إيه الأخبار؟ أنتِ عاملة إيه؟
<chuckles> أنا كويسة، أنتِ عاملة إيه؟
آه، الحمد لله، لسّه كنت باتخانق دلوقتي مع الع الولا، ماما، ماما، ماما، ماما، ماما مام مان عارفة أنتِ اللي هو ال زهقت، أفصل شوية مش عارفة.
آه. <laughs> <chuckles> يا أخي سيبني في حالي، سيب ماما في حالها.
آه والله، آه والله يا شيخة والله. آه، محتاجة أنتِ تيجي تقعدي معايا شوية كده، وتعرفي إيه اللي بيحسّن نفسيِتي.
إمم. على فكرة أنا ب ب baby sitter كويسة جدًا، أنا ممكن ترمي معايا الواد بُصّي ساعتين كده والَّا حاجة، ترجعي تلاقيه واكل ونايم وكُلّ حاجة.
آآ، بجد والله.
آه، آه عيب عليكِ.
طَب يالّا تعالي حوّدِي عليَّ شوية طيب ينوبِك فيها شويّة ثواب. <laughs>
<laughs> يا دوبك إحنا قريبين <chuckles>
آه. والله يا شيخة بُصّي، أنتِ عايزة تسأليني تقولي لي إيه أكتر حاجة تخلّي نفسيّتِك أو مزاجِك عنب، بُصّي، أبقى نايمة كويس أوي، أوي، أوي، تمام؟ من غير بقى كُلّ شوية إيه آآ، حد بيتقلّب جنبي يصحّيني من النوم، أو أنا عايز أشرب، آآ، ماما تعالى أنا عايز أرُوح الحمام، عارفة أنتِ كده، أبقى نايمة كده، وما حدّش له علاقة بيّا، ماشي؟ وما أصحاش أنا الساعة 06:00 ص عشان أجهّز فطار، عشان الراج ولبس الراجل عشان يمشي الصبح الشغل، فاهماني؟ أنام بقى، أنام. وما يبقاش ورايا أي حاجة تانية خالص.
امم. آه، امم. امم، امم. اهم. <laughs> آه. إمم، آه. تنامي. يا ريت بجد، يا ريت. ده أنتِ شكلِك
آه، أنتِ إيه بقى؟
آآ، أنا إيه أكتر حاجة بتجيب لي السعادة؟ أعتقد النوم، برضه. النوم ده حاجة مهمة، يعني أنا كمان باحب أنام. آآ، الفلوس
اهم. امم. جدًا. <laughs> أ ياه! <smacks lips>
يوم المُرتّب، يوم المُرتّب ده يعني الواحد يبقى إيه؟ طاير، عامل خطط.
آه. امم. بالضبط.
ب إمم.
أيوه. طَب أنا هاسألِك ع سؤال بما إن أنتِ جِبْتِ سيرة الراتب يعني، لو أنتِ المُرتّب بتاعِك هنفترض مثلًا إن هو 1000 حلو؟
آه. إمم. آه، امم.